Ay gano'n pala. Nakakaano naman.
Oh, hindi siya basta-basta na kahit sino pwedeng uminom no'n. Eh, paano kung may allergy ka? Anong gagawin a tapos bigla ka na lang hindi makahinga diyan o di na-tsugi ka pa. <laughs>
Oo. O okey, oo. Kaya nga. Naku. Oo nga naman. Kasi nabanggit mo rin 'no, na yung e yung epekto <clears throat> epekto sa kalusugan ay may epekto sa kabuhayan. Ano naman yung nakikita mong pinaka, ah, malaking epekto naman sa inyo, sa kabuhayan niyo sa pamilya 'no? Kasi hindi lang naman yung mga negosyo ang naapektuhan kasi mismong mga tahanan natin. Gaano kabigat yung naging epekto niya sa mga nasirang gamit, ganyan, na tuwing magbabaha na lang may baha ay may ano, may pagbaha at a ayun na s s pinapasok yung bahay natin. Gaano kabigat yung nagiging epekto niya sa mga ano natin, sa kabuhayan natin bilang sa pamilya natin, yung mga nasisirang gamit natin?
Eh, siyempre 'di ba parang nakakapanlumo yung, ah, katulad na lang nong ano, binili ko na parang, ah, birth ay hindi naman birthday, pero kri parang Christmas, ah, gift ko para sa sarili ko. Bumili ako ng, ah, ng speaker. Eh, hindi naman siya yung masyadong mahal na speaker, yung ano lang, yung saktuhan lang ba para pang-videoke. Eh, nabasa.
Mm. Ah talaga, naku. Oo. Oo. Mm. Hala! Ano 'yong ano.
Hala, hindi na siya nagana oo. Ang sad tuloy, mm.
Nakakalungkot naman, kaya nga. So, paano yung ganyan. Paano ka nakaka-recover? Paano yung pa pag-recover na ginagawa niyo kapag napagdaanan niyo yung ganyang may mga nasira kayong mga gamit sa bahay?
Parang Ayun, 'di wala na. Iaano na lang, kung minsan kung katulad no'ng washing machine, minsan pagka pinatuyo mo naman, eh, ng mga isang linggo o dalawang linggo, pinainit mo lang siya do'n sa may ano
Ah, gumagana pa?
Parang ano naman, gumagana naman ulit, eh. M oo. Eh, 'eto nga lang no'ng nakaraan na binaha kami dito na naman, <laughs> na naman, ah. <chuckles> No'ng ano lang, no'ng nakara naka oo, nakara nakaraang linggo lang 'yon, eh, binaha na naman kami. Yung washing machine na s ayaw gumana dahil ano, nasi nasira yata yung hindi ko sure, baka may basang component sa ilalim nagga-ground or something. Nag-e-error siya pagka ano, pagka ginagamit i ayun, binilad namin. Tapos binilad namin sa araw, tapos i ng mga ano, isang linggo, ganyan.
Ay galing. Mm. Oo nga, eh, parang nadadalas. Mhm. Oo. Hmm. Yung gamit, oo.